Oye, pues, definitivamente en el mundo actual, pues, eh, el uso de las pantallas va cada vez más en en ascenso, ¿no? Y cada vez todo mundo estamos usando sino la pa eh, la computadora, y sino el móvil, y sino los videojuegos, y sino el Nintendo, y sino la televisión. Y de pronto, pues, se vuelve como parte de nuestro día a día, ¿no? Pero dime, ¿tú cómo le haces para controlar justamente el uso de las pantallas? Eh, sobre todo cuando tienes niños en casa, ¿cómo le haces?
Claro. Sí, fíjate que, eh, es un tema bastante complicado, pero muy interesante, porque como bien mencionas, al día de hoy, pues, todo lo que nos rodea tiene una pantalla, una tablet, un teléfono, y todo tiene que ver con tecnología, ¿no? Eh, yo ya tengo, eh, niños, no tan niños. <chuckles> De hecho, tengo ya, eh, un adolescente de 18, bueno, un adulto ya, este, y un niño de 16. Entonces pero, bueno, pasé por ahí en su momento y, eh, pues, yo creo que lo más importante no es, eh, eh, hacer de este tema un tema tabú, ¿no? O, un eh, eh, o o, ponérselos como que son algo malo, sino al contrario. Yo creo que lo importante es, eh, a que los enseñemos a usarlo correctamente, ¿no? Eh
Ajá. Sí. Ajá. Claro. Irresponsablemente, ¿no?
Exacto, porque al día de hoy finalmente en la escuela ya les piden, eh, pantallas, ya manejan computadoras, o sea, eh, lo van a usar, sí, o, sí, ¿no? Además, creo que ya las nuevas generaciones nacen literal con el celular en en en debajo del exacto. Entonces, eh, simplemente yo creo que es, eh, enseñarles que, eh, bueno, todo todo en exceso es malo, obviamente, y que, eh, tenemos que tener reglas, eh, y horarios para el uso de estos disposi dispositivos, ¿no? Eh
Sí. Claro. <chuckles> En la mano. <chuckles> Ujú. Sí, justo te quería preguntar, ¿en tu casa cómo fue? Digo, ahorita dices que tus hijos, pues, ya prácticamente son adultos, pero en su momento, ¿cómo aplicabas tú estas reglas, o, cómo era en casa esta dinámica para el uso de las pantallas? ¿Cuándo sí, cuándo no? Eh, ¿cómo les funcionaba para, mm, pues, nos per no perder la convivencia sobre todo?
Sí, fíjate que lo que intentamos en casa fue, primero que nada, em, tratar l a los niños como niños, ¿no?, entonces, ¿qué significa esto?, bueno, que, eh, hay que se eh, ellos no dependen de ellos mismos. Entonces, eh, si nos si ellos usan una pantalla, o un dispositivo es porque tú se los estás dando, ¿no?, entonces, lo lo primero es eh, nosotros planeábamos, por ejemplo, las tardes, o sea, ellos salían del colegio, eh, no sé, a las 2 de la tarde, ¿no?, 3 de la tarde. Entonces, planeaba yo, le eh, llegábamos a casa, comíamos, y planeaba y yo la tarde con actividades para ellos. O sea, eh, no sé, por ejemplo, llevarlos al parque, llevarlos por un helado, este, salir a caminar, eh, hacer una tarde de de juguetes, de juegos, este, o sea, actividades que como tal son de niños, ¿no?, te tenían, por ejemplo, una clase de gimnasia, una clase de natación, o sea, cosas que, eh, sean actividades de niños, ¿no?
Sí. Ah, ya, okey. Sí. Ajá. Ujú. Ah, okey, okey. Y que al final del día pues los tuvieran alejados de la pantalla, ¿no?, este, los mantenías ocupados.
Ya. Exactamente. Exactamente. Y, pero sí, eh, tampoco les les, digamos, que les cerraba la oportunidad de ver estas- estos dibujos animados, estas caricaturas, que obviamente sus compañeritos también veían, ¿no?, entonces, pero sí poníamos como un horario, por ejemplo, si salíamos al parque, lo que sea, este, no sé, a lo mejor de 6 a 7 podían ver alguna caricatura, ¿no?, y entonces se ponían de acuerdo que querían ver, y ya, este, nos sentábamos obviamente supervisado, este, de lo que estaban viendo, ¿no?, esto era cuando era
Claro, ajá. Mm, ajá. Sí. Sí, también muy importante, ¿no?, porque ahora últimamente, pues, el acceso a a todo el contenido que hay en Internet y en la televisión, pues, sí es de pronto que a lo mejor te dicen: "Es clasificación A", pero de pronto ves como que hay algo ahí no adecuado para los niños. Entonces, sí muy importante este tema de la supervisión.
Exacto. Sí. Sí, o o el clásico, este, eh, ¿cómo se llama?, em, eh, YouTube Kids, que obviamente, es en teoría está filtrado, pero no es verdad. O sea, tienen muchas cosas que no deberían de estar en en un área de niños, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hacíamos, pues, era justo esto, ¿no?, o sea, como que, eh, segmentar bien los horarios de los niños para que, este, eh, tuvieran su vida de niños, pero también, eh, enseñándoles esta parte, y que pudieran, em, pues, ser partícipes, porque también, pues, otros niños llegaban con la historia de que: "Ay, estoy viendo tal caricatura", y así, ¿no?
Ajá. Exacto. ¿En YouTube Kids?, claro. Ujú.
Y bueno, eh, otra de las regla bueno, no reglas, sino de la costumbres que tenemos en casa, por ejemplo, es que solo tenemos 1 televisión. Entonces, es como o sea, tenemos una sala de televisión con una sola pantalla en toda la casa, y entonces nos obliga, por decirlo así, a ponernos de acuerdo en lo que queremos ver todos, ¿no?, entonces, eh, normalmente el tiempo p que que estaban ellos, pues, o o sea, si me preguntas de todas las películas de caricaturas que existen, todas, yo creo que las he visto, ¿no?, sabes desde la de las princesas, las de o sea, las de, no sé, las de Jurassic Park, todos todos superhéroes todos habidos por haber así, pero, la verdad es que lo, eh, empezamos a manejar como una actividad familiar, ¿no?, y entonces, eh, de de hecho, <chuckles> te vas a reír, pero, de hecho, eh, luego, por ejemplo, los niños se iban a jugar, y mi esposo y yo nos quedamos viendo las caricaturas. <chuckles> Sí, sí.
Sí. Ah, okey. Sí. Ah, okey. <laughs> Claro. Superhéroes, <giggles> todo. Ajá. Ay, típico, ¿no?, que quedaba como en ese canal y ya te seguías picadísimo.
Exactamente, y nos sabíamos las canciones, y nos sabíamos todo, ¿no?, este
Claro, y hay películas que seguro vieron 200 veces porque eran las favoritas de tus hijos, ¿no?
Exacto. La las de Cars, que era la época de mi hijo, híjole, las vi como 400800 veces. Este, <chuckles> y me sé todos los diálogos, y todo, ¿no?, pero pero la verdad es que, eh, o sea, n nos sirve, o nos sirvió en su momento, pues, justo para hacer esta este enlace con ellos, ¿no?
Ah, sí. Sí, claro. <laughs> Por supuesto, sí, aparte de que era un momento de entretenimiento, pues les servía para estar juntos, para convivir, para igüi incluso, este, pues, sacar alguna lección de lo de los programas que veían, ¿no?, luego también eran medio educativos sin querer a lo mejor, pero, eh, pues, tenían como algún tema del cual se pudiera platicar, y sacar algún tema de de interés para ellos.
Exacto. Claro. Exacto. Y ya cuando, obviamente, van creciendo, pues, obviamente, el el uso va aumentando, ¿no? Porque desde
Claro. Eso te quería preguntar, ¿en qué edad o a qué edad les diste su móvil a tus hijos? O sea, a qué edad dijiste: "Bueno, ya tiene la madurez suficiente para tener un teléfono". Obviamente me imagino que al principio igual fue supervisado, ¿no? Este, con ciertas aplicaciones, ciertas restricciones, pero ¿en qué, eh, en qué edad dijiste, yo creo que ya es momento?
Sí. Sí. Total. Yo creo que como en la secundaria. Como a los 12. 12, 13, más o menos, este, fue que, obviamente, eh, no me acuerdo si fue pandemia, este, pero pues ya obviamente, eh que que ese fue otro parteaguas, eh, o sea, el tema de la pandemia por ejemplo, eh, mi mi hijo, eh, eh, había un juego muy famoso que se llama Fortnite, que la verdad es que a mí no me encantaba porque era de o sea, de como de ajá, de guerra y así. O sea, yo era per enemiguísima de eso, ¿no? Pero justo se atravesó pandemia y, eh, era la única manera en la que los niños, eh, interactuaban entre sí. O sea, como era un videojuego en línea, pues se ponían los audífonos y, eh eh, o sea, estaban jugando, digamos, pero, pues, a través sí. Y a través de un avatar, ¿no? Que finalmente es era el muñequito este de Fortnite, pero estaban dentro del misma de la misma sala, digamos, de de de batalla, por decirlo así. Y entonces ellos: "Oye, corre, y entonces no sé qué, y entonces". O sea, así los escuchabas, ¿no? A todos. Y digamos que era, pues, su única manera de interactuar socialmente durante ese tiempo. Y entonces ya me rogó, me superrogó, y me ultrarrogó para que lo dejara. Tuvimos hasta que adquirir una pla consola específica para ese juego y tal. Pero la verdad es que decíamos: "O sea, no no me encanta, pero creo que sí es importante, ¿no?, en este momento, porque finalmente, pues no pueden salir, no pueden hacer nada".
Ajá. Ajá. De balazos, ¿no? Y así de que sí. Ajá. Claro, porque Exacto. Cada quién en su casa. Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Ajá. Claro lo poni lo pusieron en la balanza me imagino, ¿no? Entonces, eran un poquito más los beneficios, y pues sí a lo mejor no era lo que lo que s todo mundo esperábamos, ¿no? De que los niños estuvieran pegados a una pantalla, pero era finalmente su única manera de comunicarse con los amigos.
Exacto. Exacto. Exactamente. Y entonces, eh, pues sí, eh, digamos que ahí sí tuvimos, o obligatoriamente, pues, que hacer una apertura del tema de pantallas en casa, ¿no? Y y bueno, este, obviamente con la supervisión igual, con estar al pendiente, con estar, eh, por por, eh, digamos que a un lado de ellos, y y checando que con quién están, y siempre pues platicando, ¿no? Que el tema del de de Internet para los niños es muy complic es muy delicado. Porque ellos por su inocencia pueden estar pensando que están platicando con un niño igual que ellos, pero en realidad no sabemos, ¿no?
Sí. Exacto, y resulta que es un secuestrador o un tipo malo, o que que tiene otras intenciones, ¿no?
Sí. Exactamente, y entonces, eh, o sea, nunca hablar con un extraño. O sea, que es para el tema de la de la comunicación con sus amigos. Y, bueno, todas estas pláticas que obviamente a veces tienes que normalizar para poder, este, o sea, hace hacerlo, digamos, no que es malo, y que porque, mm, yo creo que entre más insistas en que en algo es malo, más les va a llamar la atención, ¿no? Entonces
Ujú. Claro. Sí, por supuesto, y tampoco se trata como de crearles este miedo o estas fobias, ¿no? O sea, yo creo que es como tú lo dijiste al principio, de de de la charla. Es darles todas las herramientas para que ellos decidan hasta qué punto sí, y qué punto no y también ser muy objetivos. Todo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, simplemente hay que saber cómo utilizarlo.
Correcto. Exacto. Sí, y fíjate que otra técnica que que quería platicarte, por ejemplo, es que cuando digo, yo ahorita ya estamos, pues, casi adultos todos y, pues, todos tenemos un dispositivo, y todos lo utilizamos tanto para, eh, tareas, trabajo, comunicarnos entre sí, este, ver una película. O sea, ya en el teléfono haces todo, ¿no?
Sí. Ujú. Claro, sí.
Ya, entonces, pero sí tenemos como un ritual, por decirlo así. Cuando nos vamos de vacaciones, eh, por ejemplo, tenemos este <giggles> este programa detox, le decimos de, por ejemplo, eh, cuando nos vamos a la playa o así, entonces, eh, temprano metemos todos lo los 4 teléfonos al al la caja fuerte y nos desconectamos hasta en la tarde. Entonces, como, pues, una manera de de de convivir realmente, porque es estás de vacaciones y pues sales un muégano, ¿no? Y vas para un lado todos juntos, y para el otro todos juntos, y para ¿no? Este, y pero está padrísimo porque pues obviamente, eh, pues, te la pasas conviviendo con ellos, platicando, este, jugando, y y todo, ¿no? O sea, ya obviamente a un nivel un poco más o sea, ya por ejemplo, jugamos, pero, pues, ya jugamos cartas, jugamos voleibol, jugamos ajedrez, como diferentes cosas
Ajá. Sí. Ajá. ¡Oye, qué maravilla! Sí. Ajá.
pero nos sirve como para desconectarnos del mundo, y conectarnos nosotros, ¿no?
Por supuesto. Oye, qué técnica tan interesante, y la verdad es que yo creo que todo mundo lo deberíamos de hacer, aunque no salgas de vacaciones, pero a lo mejor un fin de semana, ¿no? O una vez cada 15 días. No sé, pero la verdad es que sí de pronto hace falta esa conexión, sobre todo cuando ya, eh, pues, la mayoría somos adultos, ¿no?
Sí. <chuckles> Okey. Sí, porque finalmente es es justo la etapa en la que crees que ya no necesitas estar al pendiente, pero es cuando creo que más tienes que estar y platicar, y y hacerles ver ciertas cosas que que a lo mejor son obvias para muchos, pero que para ellos todavía no, ¿no?
Sí, y sobre todo sabes que creo también, eh, como compartir este tiempo que cada vez es más limitado, ¿no? Porque, pues, en algún momento, pues, ya se van a ir de la casa, ¿no? A lo mejor se puedan ir a estudiar fuera, o, van a ir, este, no sé, a la universidad, se van a casar, muchas cosas que que a lo mejor, pues, ya no va va a ser ese nivel de convivencia. Entonces aprovechar lo máximo que se pueda los años que estén con la familia.
Sí. Sí. Claro. Sí, exactamente. Y bueno, también como como bien mencionamos al principio, pues, poner reglas, ¿no? De que a ver, eh, esta aplicación, o o, también estar pendiente en qué tipo de aplicaciones están metidos para, pues, tener este cuidado, ¿no? O sea, creo que nunca está de más, y y, como bien decía, ¿no? Ya lo lo malo ya lo conocen, digo, lo bueno ya saben cuál es, lo malo les va a llegar solito, ¿no? Entonces, este, que que sí estén conscientes y prevenidos de del de las alertas que que tienen que tomar en cuenta por seguridad, ¿no? De todos.
Ujú. Sí, totalmente, justo, eh, hacerlos como muy conscientes de que no todo el mundo es bueno, de que no todo lo que hay en Internet hay que creerlo, de ayudarles a a tener este criterio y este discernimiento, entre lo que sí es real y no es real, lo que sí es bueno, lo que no es bueno, y y dejarlos, ¿no?, o sea, con este acompañamiento para que tomen sus decisiones.
Exacto. No. Exacto. Y saber también y hacerles ver que si ellos toman una decisión que no es la correcta, van a tener sus consecuencias, ¿no?, porque, o sea, están superconscientes de que eso nada más no no no es lo correcto.
Sí, exactamente, entonces que sí puede haber estos riesgos y que, pues bueno, en su momento habrá que lidiar con ellos, hacerles saber que y que estamos ahí para acompañarlos, pero bueno, también si se pueden evitar pues qué mejor, ¿no?, y y y Sí claro.
Claro, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Sí, entonces pues bueno, eh, yo creo que aquí el mensaje es la tecnología no es ni buena, ni mala. Simplemente, es parte de nuestras vidas y hay que saber cómo sacarles el mejor provecho, y evitar estas situaciones peligrosas. Entonces, eh, pues bueno no me resta más que agradecerte el compartirme cómo cómo lo llevaste en tu casa, que me parece una manera extraordinaria, y y pues, bueno, me encantó platicar contigo el día de hoy.
Exactamen No, al contrario. <laughs> Gracias, igualmente, que estés muy bien.
Que tengas un bonito día, hasta pronto.